بالضبط، ده ي أب أ عشان كده باقول لك هادّيك عُصارة خبرتي، أنا أنا أُحبطت كتير جدًا، فكنت بالضبط، فكنت بقى كلّ بند من ده أقول مثلًا أنا هي في آآ نُص ساعة أنا هاقعُدها النهارده هاشتغل على البند ده، الأول ضبّطتها بالنُص ساعة وبعدين اكتشفت إن أوقات البند يعني على حسب البرنامج اللي أنا شغّالة عليه، البند ما بيخلصش في نُص ساعة، فقُلت خلاص هاخلّي كلّ يوم Band، لإن أنا مش قادرة أتحكّم في الوقت، ما أنا مش هام مش هامشي في نُص ال ال الTask مثلًا أو حاجة، فعشان كده باقول لك يبقى مربوط يا إمّا بوقت، يا إمّا بهدف يومي، هي دي ال النقطة، هي دي التركّاية، ال التوازن في الموضوع.
<giggles> اهم. أكيد، آه. طيب.